Allora, l'ultima volta, mhmm, purtroppo è una persona che non non non frequento più, non siamo più amiche, <sucks teeth> uhm, perché ho visto che ha iniziato proprio ad approfittarsi <chuckles> di me. Allora, una sto un po' travagliata, lei è io sono un insegnante di danza, lei era una mia allieva che io conoscevo ormai da 15 anni, quindi, ehm, allieva, ma anche insomma amica ormai. Mhmm, <tsk> di, uhm, 5 anni più piccola di me. Quindi, lei all'improvviso a un certo punto ha iniziato a, mhmm, chiedermi dei favori, favori per quanto riguarda un po', uhm, la danza, no, le posizioni, uhm, si imponeva un po', ma quello lo chiedevo anch'io, dei consigli, qualcosina, non era un problema, però a un certo punto ha iniziato a farmi delle scenate, mhmm, per quanto riguarda appunto de determinate posizioni riguardo le le posizioni di danza, proprio che lei magari era in seconda fila e: "Perché quella lì è in prima fila? Io sono in seconda fila." E io le rispondevo: "Perché questo è il mio lavoro." Cioè lo faccio da 20 anni direi che insomma, un minimo di esperienza ce l'ho, poi non volevo neanche offenderla. E lì ho capito che era, mhmm, <clicks tongue> non era la pri cioè la prima volta passa perché dici: "Vabbè, mhmm, ci ha provato." No. Poi ha iniziato a farlo più spesso, ehm, <clicks tongue> e poi sono venute fuori cose anche di amicizia, no, che io, uhm, sono sbagliata perché non ho il tempo da dedicare a lei e dedico il mio tempo tutto al lavoro, al fidanzato, ad altri amici e mai a lei. E quindi lì, avevo paura di dirle: "No vabbè non ti vedo." Anche se ero stanca. Le dicevo: "No ma ci vediamo, ma vediamoci." Per poi essere appunto stanca perché, uhm, devi dire di no, soprattutto quando sei esausto, no, <tsk> e quindi, esatto lì ho detto le ho detto proprio a un certo punto mi mi non ce la facevo più e basta, ci siamo allontanate perché
Mh-mh. Okay, okay. Mh-mh. Okay, sì, sì, sì. Certo. Ci mancherebbe. Mh-mh. <tsk> Okay. Certo, certo. Okay. E questa cosa, come ti ha fatto sentire e come ti fa sentire ad oggi?
Mh.